'Yan, pag ano no, una ko tong napakinggan. Actually pauwi ako nun galing paaralan nakasakay ako sa FX, sa FX pa nasakyan ko nun. Tapos yun nga 'no, ah, parang pauwi parang ano ko siya naramdaman ko na. Kumbaga dinamdam ko kaagad yung ano liriko nung kanta na yun. Kaya naman tinandaan ko talaga siya tapos yung, ah, tuwing makakaramdam ako ng pagkababa ng pakiramdam ko ganyan or yung nawawalan ako ng pag-asa ganyan. Binabalikan ko 'tong kanta na 'to, at pinapakinggan ko siya puwedeng halimbawa, um, katulad ngayon 'no na na wala akong work ngayon sa dati kong trabaho 'no dahil nagkaron ng, na tag end of contract. So 'yan nakakaramdam ako ng ganyan. So nakikinig ako ng mga ganyang, ah, positibong kanta para sa akin. Para matulungan akong ma-lift yung spirits ko yung ganyan, at maging positibo yung pananaw ko ganyan na, ah, merong papalit kumbaga sa kung anong nawala sa'kin. May babalik kumbaga. Yung katulad nung binanggit nung kanta na, pagkatapos ng may mga dilim na madilim na karanasan mo, meron namang liwanag kaagad na papalit or dadating kaagad. So yun yung kumbaga nakakatulong sa'kin parang alam mo yun, ah, maging magaan pa rin at positibo pa nga rin yung pakiramdam ko lagi at lalo na ngayon na, ah, nakukulangan ako sa sarili ko big pakiramdam ko ang babababa ng pakiramdam ko ngayon dahil, ah, yun nga pagkatulad nitong may pinagdadaanan ka sa buhay mo, nakakatulong siya para, ano siya mapagaan yung yung loob mo lalo at maging hindi ka mag-isip ng mga negatibo kumbaga.
Mm, okey. Mm. Oo. Mm. Okey. Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo naman. Ay oo. Tama naman 'yan talaga ka. Positive lang ang iyong papakinggan talaga ng mga, ah, kanta. Wag yung sobrang, nalulungkot kang kanta 'di ba katulad nung nasa ng liwanag 'yan, 'di ba so wag mo muna kay Willy Garte 'di ba. Eh, pano mo mahahanap yung liwanag kung talagang 'di ba. Bulag ka 'di ba. So hindi mo mahahanap ng liwanag 'di ba? <breath> So, mm naka malungkot siyang kanta 'yan. O kaya yung ano wag ka namang
Hmm, oo. Tama. <chuckles> Ayun nga eh. Totoo naman.
papatugtog ng para sumaya ka yung Lakas Tama 'di ba? Ng Siakol. <laughs>
<laughs> Totoo naman kasi 'di ba parang may ibang tama naman yung hinahanap mo nun kasi naghahanap ka nga ng ano 'di ba kagaanan ng pakiramdam mo tapos ibang tama naman yung hahanap mo 'di ba. Wag naman yung mga ganon na iba yung dinadala ka sa ibang direksyon. Kung baga dun talang dun lang tayo sa tuwid na direksyon 'di ba.
Oo nga, eh, 'yan. Oo. Tama naman. <laughs> Oo nga naman. Mm, dun tayo sa tamang landas. 'Yan yung magbibigay yung mga kanta na magbibigay ng motibasyon, magandang aral 'yan 'di ba? Yun. Pero ito ha, kung may irerekomenda ka na kanta sa kaibigan mo, ah, paano mo idedescribe yung kantang 'yan para sa kaibigan mo?
Yes. Hmm, mm. Korek.